Hello.
Hello, xin chào bạn, hôm nay của bạn thế nào? Ừm.
Ờ. Ờ, rất vui được gặp bạn thì, ờ, thực ra hôm nay của mình cũng vừa bắt đầu nè, thì như thế nào ta? Ờ, mình vừa mới hoàn thành một cái chứng chỉ và cũng, kiểu, ơ, <tsk> đang nghĩ coi cái bước tiếp theo để dành cho công việc của mình là cái gì? Ừ, thì hông biết, kiểu, ơ, ưm, bạn có đang, gọi là, phấn đấu vì một cái công việc gì đó mà bạn mơ ước mà lâu rồi chưa?
Yeah. <laughs> Ừm. Ờ. Ồ, hiểu, hiểu, hiểu. Ừm, thực ra là cũng có, gần đây thì, ờ, mình, ờ, mình bắt đầu, ờ, mình vừa tốt nghiệp, ờ, ừm, thạc sĩ mình sắp tốt nghiệp thạc sĩ, chứng chỉ chưa. Nhưng mà xong rồi mình cũng muốn kiếm một cái công việc á, thì, ờ, mình ở nước ngoài cho nên là khi mà kiếm một cái công việc mà không có cái tiếng của họ thì cũng rất là khó, thành ra là một trong những cái điều mà mình tập trung dạo gần đây á là mình sẽ tập trung để học tiếng, kiểu vậy. Ừm, còn bạn thì sao? Ừm, ừm.
Ừm. Ồ, ừm. À. Ừm. Ồ. Ừm. Ồ, tức là ồ, mình cũng thắc mắc là tức là bạn ý của bạn là bạn muốn học thêm về tiếng Anh, đúng hông?
Ờ, thực ra là mình học tiếng Đức cơ, ừm. <laughs>
Ồ, ồ, cũng khá là hay tại vì mình nhớ là như tiếng Đức cũng khá là khó học ấy.
Ừm.

Ừm.
Nắm được cái tính cách của người ta nhiều hơn, mình cảm giác là như vậy. Đấy.
À, chính xác, chính xác. Mình nắm được tính cách nè, rồi mình hiểu được cái văn hóa của người ta nữa, đúng hông? Ừm. <clicks tongue> Ừm, thì
Ừm. Đúng rồi, ừm. Đấy. Đấy, cho nên là, kiểu, ờ, ồ, cái việc học tiếng này nó cũng là một cái bước tiến gần hơn đối với công việc của bạn, đúng hông?
thì thực kiểu Đúng rồi, chính xác. Là, gọi là, hiện tại là thử thách lớn nhất của mình và, kiểu, mỗi ngày mình dành, kiểu, 4 tiếng để học thôi, 4 tiếng để học tiếng Đức thôi. <chuckles>
Ừm. Ừm. Ôi, trời ơi! Chăm chỉ quá vậy, trời, mình chưa thấy, kiểu, ai mà kiểu, ơ
Thật sự. Ờ, mình, ờ
lớn rồi mà dành được 4 tiếng học ngôn ngữ nha, trời, mình nể phục ấy.
<chuckles> Mình, ờ, rất là bất chấp luôn. <laughs> Tức là mình, ờ ừm, đúng rồi.
Ừm, ừm. Ồ, còn mình á thì, ờ Thực ra thì mình cũng, kiểu là tại vì mình nghĩ là quản lý một cái nhà hàng á, nó, ừm, như mình nói đó, nó cả ngàn công việc không tên, cho nên là mình học thêm về marketing nè, học thêm về quản quản lý nhân sự nè, quản thí quản lý về nguồn cung ứng nè. Đấy, thì, ờ, mình chuẩn chứ chưa chưa đủ nha, và mình có đi ra phụ nhà hàng giùm cho chị của mình, tức là phụ quản lý ấy, đó, ừ, và càng phụ càng thấy khó. Trời ơi, kiểu, ờ, cũng gian nan, nhưng mà ít ra ừm, ừm, đúng rồi, nhưng mà ít ra ra là mình thấy được những cái vấn đề mình cần phải biết, cần phải khắc phục, thì được cái đó là một cái điều mình thấy là khả quan. Ừm, đấy.
Ừm. Ừm. Đúng rồi, chính xác, chính xác. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi. Đúng, chính xác. Ừm. Ừm. Phải, gọi là, có kinh nghiệm thực tiễn đó, đúng hông bạn? Ừm. À. Đúng rồi, hợp lý, hợp lý. Yeah, chính xác chính xác. Nếu mà mình không có những cái, gọi là đương nhiên là, ừm, mình nghĩ có thể là bạn đi học ở trên online, học trên mạng đồ này nọ các thứ, nhưng mà thực tiễn là là thực tế là cái quan trọng nhất đó, đúng hông? Vì, kiểu, mình cũng không biết về cái cái cái vùng này, hay là những cái cung ứng nó như thế nào, đúng hông bạn? Ừm.
Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Tốt nhất. Ừm, đúng rồi. Nó cho mình xương máu. Ừm. Đúng rồi, ừm, ừm. Đúng rồi, chính xác. Đấy, thì thực ra là, đúng nghĩa là mình phải đi làm nhà hàng thì mình mới biết được là, kiểu, ờ, cái những cái khách này họ có những cái tính cách gì, văn hóa gì, rồi nhân viên ở đây họ có cái thói thứ gì, thói ví dụ kia là thói hư tật xấu gì hay không, thế này thế nọ, thì mình cần phải nắm rõ. Đó, ừm, ừm, đó. Thế thì ừm.
Ừm. Ừm. Đúng rồi, chính xác, chính xác. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhiều khi là mình mình phải nắm, để đôi khi mình còn phải, kiểu, giống như, kiểu, hơi hơi chiều nhân viên của mình một xíu á, chứ hông có hả, nghỉ hết luôn á. Đúng rồi, đặc biệt là mấy nhân viên mà làm theo ca, đúng hông bạn? Trời ơi, xưa mình cũng có gặp tình trạng này nên là mình cũng rất là rõ. <laughs> <sucks teeth> Ừm.
Ừm. Chính xác, chính xác. Ừm, đúng rồi, vậy thực ra ừm. Đúng đó. Rồi, trời ơi, kiểu, ơ, à, ừm, vô ca là phải xoay miết luôn á, chứ hổng thôi là, kiểu, ờ, hông chiều được mấy bạn đâu, nhất là mấy bạn sinh viên ấy. Đó, ừm, thế thì không biết nha, đối với công việc của bạn hiện tại á, ừm, công việc bạn đang mơ ước hiện tại, thì cái thử thách lớn nhất của bạn là gì?
Đúng rồi. Ừm. Ừm, đúng rồi, chính xác, chính xác. Nhiều ừm, ừm. Ừm. Ừm.

Yeah, chính xác, <laughs> một cái từ mà dài miên man từ đầu này tới đầu kia trang giấy luôn. <laughs> Ờ. Ừm.
Ừm. Ồ, tại vì thật ra mình cũng có một đứa em, nó cũng vừa học xong thạc sĩ ở Đức, và trời ơi, mình thấy nó, kiểu, nó muốn hói đến nơi rồi đó. Ừm, ừm, đấy, đấy, thì, ờm, thật ra cái công việc của mình á thì mình cũng hông biết diễn tả như thế nào với bạn, tại vì, gọi là, bằng cấp thì mình nghĩ là cũng không quan trọng với nó, nhưng mà chứng chỉ thì mình nghĩ khá là quan trọng, đó là cái việc quản lý nhà hàng. Đó, thì bạn cứ tưởng tượng nha, ô kê, ừm, quản lý nhà hàng thì ít ra cũng phải có chứng chỉ nấu ăn, đúng hông? Rồi, ờ, chứng chỉ vệ sinh an toàn thực phẩm, đúng hông? Rồi, ờ, trước tiên rồi, kiểu, quản lý nhân sự thế này thế kia, đó, thì ờm. Ừm, thì đây là một cái công việc mà mình dự định là tại vì mình cũng có một cái, ờ, setup là khoảng chừng nửa nửa năm nữa là mình sẽ mở một cái nhà hàng, đấy. Ờ.
Ừm. Ừm, ôi, trời ơi, yeah. Quằn quại luôn. <laughs> Ờ. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Yeah. Ờ. Ồ, hay quá. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Yeah, đúng, quản lý nữa. Yeah, chính xác, chính xác. Ừm. Ừm. Ồ, ồ, ồ, hay quá, hay quá, ồ, còn
Ừm. ừm. Thì, ờm, sao ta, nó như là tại vì thực ra chỉ còn có nửa năm nữa thôi, cho nên nó có cả một ngàn cái công việc không tên mà cần mình phải quản lý, đấy. Ừm.
Ừm. Ừm. Ồ, hiểu, hiểu, hiểu. Ờ, trời ơi, thế là là mỗi người, gọi là, phấn đấu vì cái công việc của mình á, đúng hông? Còn mình á thì thực ra là mình nghĩ là mình muốn làm một cái, ờm, quỳ phân tích dữ liệu, kiểu kiểu như thế. Ừm, thì hồi x hồi xưa á, thì mình cũng có từng làm trong một cái cái cái công ty về, ờ, thương mại điện tử này nọ, thì mình tiếp xúc với dữ liệu rất là nhiều. Và ừm, hồi đó thì mình ban đầu thì mình cũng chẳng bao giờ biết dữ liệu là gì, thậm chí mình còn không biết xài Excel nữa cơ. <laughs>
Ừm. Chính xác, đúng rồi. Ừm. Ồ, hay. Ừm. Ừm. Ồ, là một lợi thế. Ừ. Trời ơi, giống mình đó nha, trời, mặc dù là CV của mình khai là Word, Excel rồi này kia, mình rành nhưng thật ra là mình hông có biết mấy cái tính toán cao siêu nha, ồ. Ừm.
Ừm. Ừm. <laughs> Hông biết làm, đúng hông? <chuckles> Đúng rồi, hồi xưa mình nhớ là 2 cái hàm mà mình biết là chỉ có tính tổng với lại, ờ, tính số đếm thôi, xong rồi đến khi mà mình <chuckles> vào công ty á, thì mình mới được, ờ, gọi là, huấn luyện gian khổ. Xong rồi bây giờ mình gặp, ờ, nhiều số nhưng mà mình cũng hông có còn sợ nữa, kiểu, kiểu vậy. Thì, ờ, cái công việc mà mình mơ ước á, là nếu mà kiếm có thể kiếm được á, thì mình sẽ muốn là một người phân tích dữ liệu chuyên nghiệp, kiểu, kiểu như thế, thì có thể đưa ra những cái, ơ, dự đoán về kinh doanh, kiểu, kiểu vậy. Ừm.
Ôi trời. <laughs> Ừm. Ờ, ô kê, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ô kê. Ồ, hay, cũng Ừm. Rất là hay nha, tại vì, ờ, mình thấy là cái nghề này á, trong được dự đoán là trong tương lai nó là một trong những cái nghề mà AI không thể thay thế đấy.
Ừm. Ừm. Ồ, có vậy nữa hả? Ôi chà.
Ừm, cho nên ờ, đúng rồi tại vì, ờ, thật ra là mình cũng đã từng tìm hiểu về cái nghề này khi mà mình muốn định hướng cho cái đứa em của mình nó học tại Mỹ á. Đó, thì có coi qua thì đây là trong một trong những cái nghề mà AI nó không thể thay thế trong tương lai, ồ, cái kiểu mà cực rất là, ừm, có một cái một cái tiềm năng rất lớn luôn ấy.
Ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm. Ồ, hay quá!

Ừm, mình á nha, là thử thách lớn nhất của mình á là thứ nhất là về ngôn ngữ, giống như lúc nãy mình có nói, cái thử thách lớn thứ 2 của mình á là mình nghĩ là về cái sự cạnh tranh ở cái môi trường này á, nó cũng khá là lớn với mình, kiểu vậy. Thì ví dụ như mình, mình nghĩ đúng rồi, tại vì, ờ, ở, ờ, châu Âu thì tuy là nó có thể là nó có nhiều công việc công việc, nhưng mà đồng thời là tất cả mọi người ở tất cả mọi nước đều có thể, ờ, nộp đơn vào tất cả mọi nơi được, đúng hông? Tức là ờ. Ừm. Ừm.
Ừm. Ừm, ửm, ô kê, là tiếng Đức. Ừm. Ồ. Ồ, vậy hả? Ừm. Ừm. Ừm. Ồ! Rất là hay nha, đó là tốt, nhưng mà vậy thì cạnh tranh nó nhiều thật. Ừm, mình có thể hiểu được. Cho nên là kiểu
Ừm. Đúng rồi, thì, ờ, giống như là
bạn phải build cái profile của bạn nó mang tính cạnh tranh nhiều hơn người khác, đúng hông?
Ừm, đúng rồi, ch thì, kiểu, giống như mình nghĩ là, ờ, nhiều khi mình ở Việt Nam mình có thể, ờ, nộp đơn vào một trăm công ty thì mình được nhận rồi, nhưng mà ở đây mọi người kêu là mình, kiểu, 100 là mới bắt đầu thôi, phải, à, 5 sáu trăm á thì may ra, kiểu vậy. <laughs>
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ồ! Trời. Ủa thật sự như vậy luôn á hả? Ê, mình hông, mình mình thật sự bất ngờ luôn ầy. Trời ơi, kiểu như, ở Việt Nam bạn tưởng tượng là có 1 lần mình rải CV 5 công ty thôi là mình đã thấy mệt rồi đó nha. Ồ! Thế thì ở châu Âu đúng thật là ồ, nhưng mà, nếu như ta rải đến ừm.
Thật sự. <chuckles> Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Tức là là mình, ờ, không phải rải là, kiểu, rải, rải, ờ, đại đại trà đâu, mà mình rải rất là nghiêm túc, tức là mình nghiên cứu từng cái, từng cái, xong rồi mình viết cái, ơ, email cho riêng cái đó luôn á, chứ hông phải là, kiểu, rải đại trà, nhưng mà 100 thì vẫn là quá ít, kiểu thế. Ừm, ừm.
Ừm, ừm. À, mình hiểu. Ừm. Ồ. Mình hiểu. À, nhưng mà như vậy ý là, ừm, như vậy thì có nghĩa là trường công việc nó cũng rất là đông đúc, đúng hông?
Đúng rồi, chính xác, chính xác. Ừm.
Ừm. Ồ, vừa là một cái điểm tốt nhưng cũng vừa là một cái gì đó khiến cho mình phải, ờm, cân nhắc nhiều đấy. Ồ, ưm, hồ sơ phải đẹp, đúng hông? Ừm.
Đúng. Gọi là yeah, đúng rồi, thì cái đó thì để từ từ, nhưng mà, ừm, mình nghĩ là thực ra ai cũng có cái công việc trong mơ của mình, đúng hông? Nhưng mà, ờ, quan trọng là mình theo đuổi nó thật là bền bỉ và kiên trì, đúng hông bạn? Ừm.
Đúng rồi, chính xác. Ừm. Đúng rồi, kiên trì từng bước, từng bước. Thì mình cũng chúc là công việc của bạn nó sẽ thành công và luôn suôn sẻ trong tương lai nha.
Yeah, chính xác. Ô kê, mình chúc bạn cũng vậy nha. Bye bye.